Ja, ich würde sagen, mittlerweile hat sich das alles viel geändert. Äh, ich finde es echt geil mittlerweile einfach in der Sonne zu sitzen. Also, es ist so 'ne ganz simple Kleinigkeit, aber mir gibt das voll viel. Und ich habe letztens auch 'ne Doku, äh, gesehen, wo wo es so generelles Thema Gesundheit und was man alles an kleinen, guten Sachen machen kann, die tatsächlich 'n 'n nachgewiesenen also, mittlerweile nachgewiesenen positiven Effekt haben. Und die haben, äh, bestimmt 'ne 1/2 Stunde, Stunde über Sonnenlicht gesprochen tatsächlich. Und, äh, die Leute früher in Krankenhäusern haben die auch so Stationen gehabt, wo die die Betten mit den Leuten mit den Patienten so rausschieben konnten, äh, ins Sonnenlicht, in die frische Luft auch.
Oh, okay, interessant. Mhm. Okay, spannend.
Und, ähm, die machen jetzt grade Studien oder haben Studien angefangen auszuwerten, äh, dass Leute, die im Krankenhaus also, diese draußen Open Air Stationen gibt's eigentlich nicht mehr. Das wurde alles wegrationalisiert, so. Da hat man damals den Sinn nicht mehr gesehen oder nicht verstanden, warum man das genau macht.
Mhm.
Und, ähm, jetzt findet man raus, dass die Leute, die, äh, den Fensterplatz haben im Zimmer, die werden statistisch betrachtet, äh, 30 % bis 40 % schneller entlassen aus Krankenhäusern.
Ja. Oh wow, okay, das ist natürlich echt interessant. Also, grade, ne, dass es dann auf Studien wirklich basiert und nicht irgendwie auf auf irgendwie vielleicht so: „Habe ich gehört.“, ne? Äh, das ist natürlich dann echt super. Also, gibt's da noch mehr Vorteile, die das Sonnenlicht so bringt?
Ja. Ja.